Sì. Sì, sì, sì. Un'applicazione, un account, sai, le classiche email, assolutamente.
Mh. Mh-mh. Sì, sì, sì, le cose le classiche strumenti di fidelizzazione, ecco.
Esatto, sì, esattamente.
Poi volevo chiederti, mhmm, quando vai a far la spesa, ehm, t consideri il fatto ehm, tieni in considerazione la stagione? Ovvero: tu magari non so, uhm, è agos è luglio, e vuoi, non so: "Adesso metto, le fragole", o tu sei un sei una persona che tiene in considerazione o mi compri anche le fragole a dicembre, ad esempio?
Mh-mh.